Então menina, eu estava aqui pensando, né, sobre o futuro
Hum.
e as coisas que a gente quer conquistar no futuro e e eu não sei, eu eu p eu preciso tem eu preciso ter, assim, uma clareza daquilo que eu quero fazer, então eu preciso planejar. Às vezes eu tenho até uma planilha mesmo que eu faço, sabe. Quais são as prioridades, eh, o que que eu vou conseguir, eh, atingir, assim, em ma em menos tempo e tal. E aí eu queria ouvir de você, você acha que é importante pra planejar o futuro? No seu futuro? É?
Uhum. Uhum. Com certeza, eu e eu até faço a mesma coisa que você acabou de falar de, tipo, eh, as planilhas e esse toda essa esse esse planejamento, eh
Sério? Ah, que legal. Aham. Planilha de gastos, né, acho que a gente tem que pensar nisso também, gente sabe que
Com certeza, é importantíssimo!
que no futuro as coisas mudam, os as coisas, eh, mudam de preço, tudo, mas pelo menos você tem ali uma ideia, você não acha?
Acho e a ah, acho difícil a gente, eh, querer planejar e e colocar, assim, uma uma meta, eh, de que as coisas vão acontecer como a gente planejou. Acho que quando eu faço algum planejamento, eu sempre coloco, assim, ah, eh, as as variantes, né, "ah, isso aqui pode não" isso. <laughs> É, aí a gente vai seguindo o o alfabeto. <laughs> Mas, eh, porque a gente é como você falou, né, eh, o futuro é incerto e claro que a gente tem um plano, às vezes acontece como planejado, às vezes não. Às vezes a gente dá uma improvisada e e tenta voltar ali para os para os trilhos do que a gente estava, eh, planejando e almejando. Mas, assim, acho que quando você planeja, você tem uma ideia melhor do que, eh você tem tem mais objetivo, tem mais intenção, tem mais, eh
Uhum. Aham. Exatamente. Tá, o plano B, o plano C, <laughs> o plano D. <laughs> Exatamente. Uhum. É. É. É. É. É. É, uhum. Uhum. Isso. É, eu

Quer sim, a gente gosta muito de viajar, e aí a gente queria conciliar trabalho com viagens, então a gente comprou um ônibus, em janeiro, e aí a gente tá convertendo esse ônibus pra uma, eh, pra nossa casa. E aí vai ser a nossa casa em rodas. E aí a gente viajar, trabalhar, conciliar tudo isso, eh, e muito
Tá, aham. Uau, uhum. Pra uma casa, lógico. Menina! Isso. Aham.
fazer mu se aventurar, né, vamos dizer assim. E aí, eh, e esse esse é um planejamento que requer muito
É, exatamente, exatamente.
muitos, muitos recursos, requer muito muita energia, muito tempo, muito muito muita coisa. Eh, a longo prazo, a gente vai
Hum. É. Muita. É. <laughs> Muitos planos b's, muitos planos c's. Alfabeto todo, é.
Com certeza! Eh, a gente vai vai fazendo um pouquinho de cada vez, aqueles, eh, passinhos de de formiga, eh, só que o nosso objetivo é meter o pé na estrada a partir do ano que vem, e se tudo der certo, a gente vai, eh, conseguir viajar, finalizar o ônibus, eh, no próximo verão, e aí só alegria. <laughs>
É. Exatamente. Entendi. Aham. Olha! Olha lá! Exatamente. E é isso que é interessante, né, eu acho que os pla o planejamento, o futuro quando a gente fala quando é importante planejar para o futuro, eu acho que a gente tem que planejar, eh, coisas pra um futuro muito próximo, porque senão você perde o foco, senão você pode ficar cansado, né. Então, às vezes, quando você até pra você saber lidar quando as coisas não saem como o seu planejado, eh, você consegue, eh, se eh, como é que fala? Reinventar. Você se reinventa, né, pra que os seus objetivos aconteçam. Agora, se um se um plano é muito distante para acon acontecer, e para isso você tem que superar tantas fases, você acaba ficando cansada do processo, né? E o desmotivada, exatamente e eu acho que isso daí é muito ruim, porque quando você quer um quando você tem uma coisa em mente, você quer conquistar essa coisa, né, rápido.
Aham. Também acho. Uhum. Uhum. Exato! Uhum. Aham, desmotivado. Uhum. Uhum, com certeza. E você tem tem
E até quando a sua paciência vai, né? Hum. É.
tem algo que você tá planejando aí, pra um futuro mais, eh, próximo? Fala um pouquinho sobre isso.
Tem. Tem. Pois é, eu tô aqui olhando as as redes sociais, né, eu já faço sabonete de leite de cabra, né, e eu tenho já uma eu já tenho alguns clientes, já tenho, né, na verdade começou ali, pelo boca a boca, porque eu comecei a quando eu fiz esses li esses sabonetes, eu fiz como um hobby. <clears throat>
Uhum. Uhum.